अच्छा, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने है ना। अच्छा अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूँ, तो आपके बेडरूम में कोई टेलीविज़न या फिर कंप्यूटर या फिर कोई अ, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जो आपके ध्यान को भटकाता है सोने के वक़्त? क्योंकि क कई बार क्या होता है ना, हमारे रूम में टेलीविज़न लगा हुआ होता है, तो हम ना सोने के समय मतलब देखने के लिए ये कर लेते या टीवी या फिर कोई हमारे रूम में आ जाता है कि हम हमें टीवी देखना है और आपकी नींद पे उस वज़ह से अ, प्रभाव पड़ता है, तो ऐसा कुछ होता है?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ, हुँ। उ, जी, जी। हुँ, हुँ। अ, नहीं देखिए मैं आपको बताऊँ मेरे रूम में टीवी तो नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे घर में चलता-फिरता टीवी है, जो हर वक़्त मुझे डिस्टर्ब करता है वो है मेरी बहन। मैं जब भी सोने के लिए देखिए जाऊँगा, वो हर बा अरे! सुनो हमें ना ये जानना था, ये बता दो जरा, उसने ना ऐसी आदत बना रखी है कि जब भी मैं सोने के लिए लेटूँगा, वो एकदम से आ जाएगी। लेकिन देखिए वो एक अ अ, कहीं न कहीं हँसी-ठिठोली की बात है और वो एक अलग बात है, लेकिन हाँ मेरे कमरे में कोई टीवी नहीं है हाँ, लैपटॉप ज़रूर रहता है हमेशा पास में और मेरे सिरहाने पर ही लैपटॉप रहता है, क्योंकि सुबह जब मैं उठता हूँ तो मुझे लॉगिन करना होता है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं क्योंकि अब देखिए ठंड हो क ठंड का मौसम हो गया है, मैं सोचता हूँ अरे! कौन बिस्तर से निकल कर के जाएगा टेबल तक लैपटॉप ही अपने पास रख लेते हैं। तो मैं ऐसे रखता हूँ और अ, अ, डिस्ट्रैक्शन में देखिए यही है कि लैपटॉप है, लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मेरा अ, सोने से पहले देखिए ना मैं ज़्यादा फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ, ना ही मैं लैपटॉप का इस्तेमाल करता हूँ। मैं आधे घंटे पहले तक कोशिश यही रहती है कि मैं किसी भी तरीके की अ, इन चीज़ों में डिजिटल चीज़ों में इन्वॉल्व ना होऊँ।
अच्छा। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा हाँ। अच्छा। हाँ। हाँ, बिल्कुल हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। उ, जी। अच्छा।